أيوه، بجد أنا عايزة أقول لِك أصلًا إن أنا أيام الكلية كنت باصور كل يوم ال لمّا أكون باتمشى أو كده، كنت قصدي أيام الشغل، مش الكلية، كنت باصور أي حاجة أنزل أتمشى فيها، كنت اصورها. كوباية القهوة بتاعة الشغل اللي باعملها، كنت باصورها، وأنزلها وأكتب تحت hashtag الخميس الونيس. فالناس عرفِت الخميس الونيس ده مني أصلًا. اللي هو آه، الخميس الونيس ده النهارده، خلاص كده، بكرة الجمعة وأجازة بقى يا جماعة، وhappy weekend وشكرًا على كده يعني. أيوه، فبجد المو
حلو جدًا. <laughs> <laughs> آه بس أنا أيوه طب حسيت إن حد منهم عايز يجرب أو مثلًا حد من صحابِك جرب يعمل كده جلسة الخميس دي؟
امم، امم.

في ناس كتير أوي بيبقى عندها عادات كده مُميّزة بتحب تعملها كل أسبوع، تقريبًا بيعملوها طول الوقت يعني، قولي لي بقى، لو أنتِ عندِك طقس كده معيّن أو عادة مُميّزة بتحبّي تعمليها كده في الأسبوع إيه هي؟
إمم. بُصّي هاقول لِك، أنا باحب أوي اليوم المُعزَّز إلى قَلبي فعلًا يوم الخميس، يوم الخميس ده باحسّه يوم مُقدّس كده، آآ، لإن عشان بيبقى بقى اللي هو آخِر الأسبوع آآ، خلاص بقى خلّصنا اللي وراه شُغل خلّصه آآ، يوم الجمعة صابحين بقى يوم جمعة، فبنسهر براحتنا آآ، وبرضه أو إمم، وارتباطنا كمان بقى بالخميس والجمعة مع بعض بيخلّي اللي هو إيه، يعني م زي ما بيقولوا إيه، نسهر بقى و وبراحتنا ونتفرّج وما أعرفش إيه ونهيص كده يوم الخميس ونصحى بقى الجمعة بدري نشوف صلاة الجمعة، نعمل فطار الجمعة، فالاتنين عندي مرتبطين ببعض أوي، يعني طالما الخميس كان حلو وعملت في مثلًا حاجات حلوة مثلًا أو غيّرت جَو فيه الجمعة برضه بيبقى أحلى يعني.
إمم. إشمعنا؟ آه، فهمت قصد